Ừm. Nếu mà vói nói về vấn đề này nhá, thì thật ra là đương nhiên ấy là mình sẽ muốn rằng là mọi người sẽ hiểu cho những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc của mình ấy bạn. Chứ làm gì mà đã sống trong nhà thì đương nhiên là không ai muốn cái tình cảnh kiểu, ờ, cứ nói ra một cái xong rồi bên kia đầu dây lại quạc lại, đúng không? Rồi lại gây kho sự khó chịu cho nhau, gây ra cãi vã thì đâu có ai muốn sống trong cảnh đấy đâu. Cho nên mình cũng muốn rằng là ba mẹ mình có thể hiểu cho cái cách sống và cái lối suy nghĩ của hiện tại của mình ấy bạn.
Đúng rồi, hiểu, ừm. Rồi. Ừm. Ừm, rồi thì sau khi nghe bạn chia sẻ về cái tình huống của bạn á, mình thấy nó cũng, ờ, rất là mình nghĩ là không có khó để mà giải quyết đâu. À, mình thử đưa ra vài gợi ý giúp bạn nha. Cái thứ nhất á thì mình thấy là bạn là một người sống mình mình rất là thích cái cách sống của bạn và mình hoàn toàn hiểu được là bạn đang rất là hạnh phúc với những cái gì mà bạn lựa chọn, thành ra là mình nghĩ bạn không cần phải thay đổi bản thân đâu, bạn hãy sống trên một cái cuộc sống mà cuộc đời mà bạn thấy có ý nghĩa và vui vẻ. Và mình thấy bạn cũng là một người có kế hoạch rất là rõ ràng chứ bạn không phải là sống mà không biết ngày mai như thế nào, vì bạn cũng sẽ có những cái người đồng hành với mình, rồi dự kiến là bao lâu kết hôn rồi cũng đã tính toán là có những cái khoản để dành, và sẽ có cái gì sau vài năm nữa thì mình thấy bạn rất là chắc chắn đó chứ không có một cái gì, gọi là, mông lung hết. Nhưng mà cái mà bạn thiếu ở đây đó là thiếu một cái sự giao tiếp rõ ràng, tình cảm nhẹ nhàng với người thân của mình. Thì nếu mà bạn chia sẻ rất là rõ về cái quan điểm của bạn, những cái kế hoạch mà bạn đang dự kiến và bạn đã tích lũy được gì, bạn đang có cái gì, bạn muốn đi như thế nào và vài năm nữa bạn sẽ trở thành cái gì thì bạn chia sẻ một cách rõ ràng, nhẹ nhàng, tình cảm với người thân á, để giúp cho mọi người hiểu được rằng bạn đang không phải sống một, cái, cuộc đời mông lung vô tội vạ đâu. Và bạn có những cái kế hoạch riêng và ban bạn thực sự đang rất hạnh phúc với con đường mà bạn đang đi, thì mình tin rằng ba mẹ sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Tại vì thật ra là ba mẹ không phải phán xét hay là coi bạn là biệt lập dị lập gì đâu, chẳng qua là xuất phát được từ cái sự lo lắng, từ cái sự yêu thương và cảm thấy là sợ rằng là bạn sẽ không ổn định trong tương lai thôi. Thì thành ra là hãy dành thời gian để mà cởi mở, chia sẻ một cách nhẹ nhàng và phân tích để cho ba mẹ hiểu là con đường bạn đang đi nó cũng rất là chắc chắn và bình yên, chứ nó không có gì mông lung hết để ba mẹ yên tâm. Bạn thấy sao bạn ha?
Được nè. Ừm. Trời ơi, đúng. À, ừm. Ừm. Hợp lý á. Ừm. À.

Đúng, chính xác, bạn mình hiểu ý của bạn rồi đó. Vậy thì, ờm, bạn có những cái kế hoạch nào một cách, gọi là, cụ thể, ờ, cho một cái tương lai gần của bạn không? Ví dụ như là bạn có dự định kết hôn hay không, hay là bạn sẽ muốn sống một cuộc sống nó độc thân thoải mái như vậy? Hay là bạn có dự định là làm freelance suốt đời, hay là bạn cũng sẽ có những cái kế hoạch trong tương lai nó như thế nào? Thì bạn đã bao giờ là có những cái kế hoạch như vậy chưa?
À, rồi. À há. À, thật ra là mình cũng có ấy. Ờ, câu chuyện kết hôn nha, thì mình cũng dự tính, bởi vì là bây giờ mình vẫn đang có người yêu mà, ờ, mình b mình thì nói chung là cái tư tưởng nó giống nhau, hai đứa đều, ờ, đồng ý là rơi vào khoảng độ 2,3 năm nữa thì mới bắt đầu tính chuyện kết hôn. Bởi vì bọn mình muốn là có một cái nền tảng kinh tế nó vững chắc một tí, rồi khi mà lập gia đình rồi có con cái đi chẳng hạn thì mọi thứ nó đều dễ dàng hơn không. Chứ mình sợ nhất là cái việc là có con xong rồi là ngày no bữa à, lo bữa nay, lo bữa mai ấy, kiểu, mình bị sợ ấy, đó, cho nên là thôi thì trộm vía là cũng có người đồng suy nghĩ với mình đi. Còn về câu chuyện là việc làm nha, thì đúng là bây giờ mình đang làm freelance như thế này, thì cũng đúng là tháng kiểu, đấy như mình vừa kể lúc nãy tháng rất tháng treo mõm đấy. Ừm.
Ừm. Đúng vậy, hiểu, hiểu. Ừm, rồi. Ừm. Rồi. OK. Đúng vậy, hiểu, hiểu. Ừm. Lúc có lúc không, rất là nhiều thứ, ừm.
Nhưng mà, ừm, mình nghĩ rằng là như thế này thì mình vẫn có một cái khoản tích góp vừa đủ, và thật ra là mình, ừm, sau khoảng độ vài năm nữa đi, là mình cũng tính là có những khoản tích góp đấy rồi mình sử dụng cái khoản đấy để mình mở hàng quán.
Kinh doanh riêng, đúng hông? Ừm.
Mình cũng muốn là có một cái, ơ, kinh doanh nào đấy để coi như là nó có có ổn định, kể cả, gọi là, tiền qua ngày đi cũng được, thì coi như là đấy, ít ra là mình cũng có kế hoạch, đúng hông? Thế nó cũng tốt bạn?
Rồi, mình hiểu. Rồi, mình hiểu rồi đó, thật ra là có kế hoạch mà, chứ đâu có phải là sống vật và vật vờ gì đâu. Rồi bây giờ một câu hỏi cuối cùng nè, bạn muốn là điều gì từ trong mối quan hệ này? Bạn muốn là, kiểu như là, gia đình bạn sẽ hiểu bạn hơn để mà giảm những cái sự xung đột và giảm cái khoảng cách giữa gia đình không? Hay là bạn nghĩ là thôi thì cứ phần ai nấy sống?

Ồ, trời ơi hợp lý á. Ờ, đúng như bạn nói, kiểu, b bạn bạn nói như thế mình mới nghĩ ra á là có lẽ là những cái sự, ờ, ờ, nói chuyện, những cái những cái kh ơm, mà mình cảm thấy khó chịu từ phía ba mẹ ấy, là chẳng qua là ba mẹ sợ rằng là mình có một cái lối đi nó không an toàn, có một cuộc đời nó nó không có kế hoạch thôi. Vậy thì, ờ, nếu như mà mình có thể, gọi là, tâm sự bày tỏ được cái ít nhất là mình cũng có kế hoạch cho cuộc đời của mình này, thì ba mẹ sẽ cảm thấy yên tâm hơn và ít ra là, ờ, sẽ không thấy mình là, kiểu, cù bơ cù bất, rồi này kia thì chắc là cũng sẽ hiểu hơn nhiều ha bạn. Ừm, hợp lý á bạn.
Ờ, ừm. Ừm. Ừm, đó. Chính xác. Ừm. Lúc nãy á, mình nghĩ là bạn nên chọn một cái người mà có sự tác động mạnh đối với ba mẹ bạn, có nghĩa là có uy tín á, trong gia đình hoặc là như thế nào đó. Thì bạn sẽ chia sẻ rõ cái tình huống của bạn, rồi bạn nói về những cái mà chắc chắn về cái kế hoạch này nọ để cho người đó hiểu được. Và chính cái người mà có cái sự tác động uy tín đó chia sẻ lại với ba mẹ bạn, nó cũng sẽ là một cái nguồn bảo chứng cho bạn đó. Ví dụ như là ba mẹ bạn là một người rất là tin tưởng một người bác nào đó trong trong gia đình đi, thì bạn cũng sẽ nói là tình huống của con bây giờ như thế này và con đang cảm thấy là rất là hạnh phúc, nhưng mà con đường của con đi sắp tới như thế này, thế này, thế này, mà ba mẹ con thì cứ hay lo và gây những cái sự áp lực không cấn thiết không cần thiết lên con, thì con nhờ bác là đấy bác hiểu tình huống mà con bác nói với mẹ để mẹ hiểu, bác nói với ba để ba hiểu và đừng có lo lắng gì con cả. Thì mình nghĩ là dùng một cái người mà, kiểu như, có cái sự uy tín trong gia đình á để chia sẻ lại, rồi tác động tới để cho ba mẹ cảm thấy yên tâm và hiểu hơn, thì thường mà người ngoài nói vào là phụ huynh hay cảm thấy là dễ nghe hơn là nghe con mình nói. Đấy, thì mình nghĩ đó cũng là một cái cách bạn thử để xem là tạo được cái sự yên tâm đối với phụ huynh nè.
Nha. Ừ, hợp lý á. Ừm. Hay nha. Ờ. Thật đấy. Ừm, cái này rất là được ấy nhỉ. Coi như là mình tìm tìm tìm một người nào đấy, gọi là, đồng minh, ủng hộ mình. Ít ra là ví dụ là người lớn nói chuyện với ba mẹ đi xem mình đi chẳng hạn, thì người ta sẽ có cái tiếng nói hơn. Còn đối với ba mẹ thì nói thật là kể cả có lớn đến mấy thì mình vẫn là trẻ con ấy. Cho nên là, ừm, cái cách này cũng rất là hay ấy, ờ, coi như là mình có thể tìm được một đồng minh mà có tiếng nói với ba mẹ mình. Thì người ta là người ngoài, người ta đưa cái góc nhìn người ta vào thì sẽ khiến cho ba mẹ mình hiểu rõ hơn về cái quyết định của mình. Wow, hôm nay nói chuyện với bạn xong mình mình thấy, kiểu, đỡ dở hơn rất là nhiều rồi ấy, và ít nhất cũng đã có những cái cách và, ờ, mình có thể áp dụng được để để xử lý, coi như là để xử lý ba mẹ mình. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha.
Ừm, đấy. Đúng rồi. Đúng. Đúng. Chính xác. <chuckles> Ừm. Ừm. Đúng rồi. Rồi, thì mình chúc bạn là sống được một cái cuộc đời giống như bạn mong muốn nhưng mà cũng sẽ mang lại được cái sự tin tưởng và yên tâm cho ba mẹ bạn, bạn ha. Chúc bạn luôn sống vui vẻ nè.
Cảm ơn bạn nha. Chào bạn.